Então eu não tinha uma vida sedentária, eu sempre fui muito ativa, mas em termos de exercício físico, sim, então, é assim, eu eu sempre estava em movimento, mas não exercício físico regrado, entende. Então como eu comecei a sentir essas dores, esses incômodos um pouco antes desse episódio da da dor intensa, eu fui deixando de lado, eu não eu mal, eu já estava realmente num ponto que eu estava deixando de fazer muita coisa, s sabe, pouco a pouco, porque a dor estava ali, mas eu
Uhum. Uhum. Entendi. Uhum. Você tinha dor, né, claro, aí você não consegue fazer nenhum exercício mesmo, é.
Uhum, não dá para fazer. É, então o que o médico me falou assim, a primeira recomendação foi: "Olha, são 18 meses de recuperação, porque foi muito grande, foi muito invasivo", foi foi realmente, acabou no mês passado os 18 meses, e <chuckles> obrigada. E aí, eu fiz fisioterapia durante um período e depois o médico me liberou pra fazer academia, então aí é que vou entrar no ponto principal da nossa conversa, eu quero transformar a academia, eh, em um hábito duradouro, porque eu preciso que isso aconteça, eh, realmente eu preciso estar bem.
Hum, nossa, 18. Uau, parabéns! Hum. Sim, vamos lá. Uhum. Nossa, não, realmente, hum, depois de uma cirurgia de 18 meses, né, de d pra você se recuperar dela, não pode realmente deixar pra trás. Então a primeira coisa, assim, eh, e que eu posso te dizer é lembrar desses 18 meses, né. Toda vez que você pensar assim: "Ai, hoje eu não vou pra academia", você pensa: 18 meses de recuperação, né, <laughs> já começa.
Uhum. É, boa, boa. Você sabe que eu tento esquecer rapidinho, eu vou só dar um abre aspas, porque as pessoas falam assim: "Ai, eh, a dor do parto, a mãe esquece pra poder ter outro, se se ela lembrar ela não vai ter, né." E eu acho que eu tenho que entrar, assim, nesse negócio de assim, ó, não vou esquecer essa dor, né, eu não vou esquecer o que eu passei. Você tem razão. Continua, pode falar, boa, boa. <laughs>
Uhum. É, tem que cuidar disso, porque porque senão, né, já pensou, você tem que lembrar como foi sofrido, né, que não foram aquelas 2 semanas de quando você tinha lá os 28 anos, né, e sempre é um risco, né, cirurgia sempre é um risco.
Uhum.

Tá. E, eu vou primeiro pra pra eu poder te contextualizar, eu vou contar um pouquinho dessa história, tá? Eu tive há 12 anos atrás u uma uma cirurgia nos 2 quadris. Foi dos 2 lados, assim. Eu tive que f colocar uma prótese do lado direito e uma do lado esquerdo.
Legal. Hum. E você você jovem ainda, pelo jeito. <gasps> Uau.
28 anos eu tinha, na época. Pois é, minha filha tinha acabado de nascer, e tal. Então, foi bem hardcore.
Mas, foi desgaste ou foi um acidente?
Não, o que não existe até hoje eu não sei, exatamente, qual foi o o o motivo, mas, os médicos acreditam que é por conta da gestação eu estava, realmente, muito pesada, com muito problema de circulação, e eles acreditam que tenha deixado de ir irrigação a pro pra cabeça do fêmur. Então, esse osso enf os 2 enfraqueceram muito, eu comecei a ter muita dor e descobri que eu tinha que colocar uma prótese aí, na na cabe E, muito jovem, né. Dos 2 lados. E os médicos falaram até, na época, que, geralmente, eu eu quando eu descobri, eu só tinha dor de um lado e, o médico falou: "Olha, é questão de tempo, porque o outro lado também." E ele estava certo. Então, assim, 3 meses eu fi eu fiz primeiro o lado direito, 3 meses depois, eu estava na sala, de novo, fazendo o lado esquerdo.
Aham. Nossa! Hum. Uau. D dos 2 lados? <gasps> Uau. Hum. Mentira! Nossa, e é uma cirurgia, realmente, gigante você retirou, então, o seu o o quadril, né, o osso d do quadril e colocou prótese dos 2 lados. <gasps> No
Uhum. Prótese. Dos 2 lados. E, naquela época era prótese de metal, sabe. Então, assim mas como eu não sei se tem a ver com a minha idade, mas a até com o momento que minha filha era um bebê. Então, eu queria muito, eu precisava me recuperar logo. A recuperação foi fantástica, tá, eh, realmente, em 2 semanas eu já estava andando, 6 meses já já não tinha mais sinal é, eu não tinha mais sinal daquela cirurgia. E, vivi assim muito bem com muita qualidade de vida mu s assim, durante anos. Até que há 2 anos atrás, eu comecei a sentir muita dor do lado direito eu tive um evento, assim, que eu abaixei, pra tirar uma foto do meu filho, e comecei a sentir muita dor, muita dor, muita dor, do lado direito, a meu marido me levou até no colo, sabe, para o hospital. Chego lá
Sim. Nossa. Uau. Que bom. Mentira! Que beleza. Uau. Hum. Uau. V você porque essas próteses, elas, às vezes, elas desencaixam, né?